بُص آآ كان في موضوع كده، وكنت عايزة يعني أفضفض لك عنه، عشان بصراحة أنا مضغوطة كتير، كتير أوي بسبب الحوار ده. بُص آآ أنا عندي 21 سنة تمام؟ أنا لسه صغيّرة ولسه باتعلم، لسه ما خلصتش تعليمي.
معاكِ. امم.
تمام؟ بس يعني أنا أهلي بصراحة بيضغطوا عليَّ في موضوع الجواز ده، ودايمًا بيقولوا لي إنه العمر هيعدّي، وهتكبري، ومش هتلاقي حد يبُص في وشِك، وحاجات كده من اللي هي بتجرح دي بأمانة.
آه، أنا فاهمِك.
تمام؟ أنا أنا عندي 21 سنة آه ه هابدأ هابدأ في ال22 كمان كده يعني حبّة حلوين قصيرين مش كتير. فبيقولوا لي أنتِ خلاص السنة الجاية 22، والحقي نفسِك، ولما ييجي لِك عريس خلّينا نشوفه ومش عارفة إيه وبتاع. أنا كان في صديق يعني كان قال لي إن هو معجب بيّا وحابب يتقدم وكده، وأنا بقى عشان خايبة رُحت حكيت لماما فشبطت في الموضوع. فِضلت تقول لي: "طيّب ماشي كويس، طب أخلاقه، طب مش عارفة إيه" قُلت لها: "والله هو زميل يعني، وإنسان كويس ومحترم، وال والراجل كلّمني ب يعني بطريقة محترمة وبشكل مباشر." قالت لي: "طب تمام ماشي خلّيني أقول لأبوكِ." قُلت لها: "تقولي لبابا إيه أنا جاية باشتكي! أنا جاية باحكي لِك بس عادي، مالِك في إيه روقي شوية!" أنا يعني
امم. أيوه فعلًا، هو الموضوع يبان يعني في ضغط عليكِ، وأنا فاهمِك يعني وده طبيعي خلّي بالِك يعني غالبًا كده في في كل ال البنات اللي بيبقوا في سِنّك، آمم الأهل بقى بيضغطوا عليهم من حيث الجواز، عشان بيبقوا عايزين كده يبقوا متطمّنين عليها، ويحسّوا إن هي في أمان. آآ أنا فاهم بقى إن ال إن أنتم بتحسّوا كده بضغط في الوقت ده. طب خلّيني أسألِك كده شوية أسئلة، هل أنتِ مثلًا بت مين بيضغط عليكِ أكتر؟ بتشوفي مثلًا مامتِك والّا باباكِ والّا والّا حد من العيلة مثلًا؟
امم. أيوه. امم. والله أنا باحس إن هم الاتنين بيتفقوا مع بعض. حد فيهم يضغط علّيا أكتر يعني فاهم؟ يعني إيه زي ما بيقول كده، حد يشِد وحد يسيب فهمت؟ بس بس لسّه بدري. يعني لسّه بدري ح أنا حتّى ما خلّصتش تعليمي مثلًا ما لسّه أنا بادرس. طب خل ادّوني فرصة أخلّص ونشوف الحوار ده بعدين. بس لأ ما فيش. آه.
آه، أيوه. أنا فاهمِك آه. طب جرّبتِ تسألي تقولي لهم مثلًا إن أنتِ مش بتفكّري في الموضوع ده دلوقتي أو لسّه على الأقل لمّا أخلّص دراستي ومثلًا آآ أبقى معايا مثلًا شغل ثابت أو أبقى مستقرة على الأقل، أبدأ أفكّر في موضوع الجواز ده، وإن أنا أكوِّن عيلة عشان أكون مسؤولة كده؟
إمم. ييه! أنا جرّبت كتير أوي على فكرة أقول لهم الكلام ده، وآخر مرّة قُلت لهم الكلام ده عملوا بقى جو دراما وصعبانيات كده وإحنا عايزين نطّمن عليكِ، عايزين نطّمن عليكِ. <chuckles>
أنا فاهم، أنا فاهم
تطّمنوا عليّا إيه جماعة! طب ما طب ما أنا وسطيكم اتطمّنوا عليّا منا وسطيكم عادي جدًا يعني مش مش لازم أتجوِّز اتطمّنوا عليّا. أنا مِقدّرة مشاعرهم بصراحة، خوفهم عليّا. بس أنا مضغوطة برضه بسبب الموضوع ده. لإن يا جماعة، يا جماعة الخير أنا لسّه صغيرة.
آه. هو أكيد، أكيد طبعًا أنتِ لسه صغيرة ولسه قُدّامِك يعني وقت طويل جدًا على ما تبدئي تحسّي. بس يعني خلّيكِ متفهّمة كده إن هُم ب مش مش حكاية خايفين عليكِ، هُم عايزينِك آآ، تلاقي حد بيحسّسِك بالأمان، تجرّبي شعور ال ال الجواز ده وأنتِ في سِن مناسِب، ما تتأخّريش. لأن في بقى شو بعض الناس مثلًا أو خصوصًا بقى لو العيلة بتاعتِك يعني أفكارها بعيدة شوية، بتبدأ تتكلّم، خصوصًا لو أنتِ سنِّك كبِر مثلًا أو دخَلتِ في ال أو ب مش ب يعني أنتِ دلوقتي مش كبيرة خالص، بس في ناس بعض الناس اللي تفكيرهم قديم شوية لأ، يقول لِك لو البنت بلَغِت مثلًا سِن معيّن اللي هو 25، 26 سَنة، لأ ده كده خلاص بقِت ما فيش حد أصلًا عايز يتقدِّم لها أو عايز يتجوّزها. هُم بيبقوا بيتكلّموا من المنظور ده، أنتِ فاهماني؟
امم. امم. فاهمة، فاهمة. بس يعني ع فاهماك، بس عارف يعني إحنا في عيلتنا أ ي أُسرتي، عيلتي وعيلتنا كُلّها ما فيهاش خالص التفكير ده، بالعكس يعني آآ، بياخدوا الجواز على مهلهم. بس أنا مش عارفة بصراحة أهلي بقى مالهم، فيهم إيه يعني، خايفين عليَّ أوي، خايفين عليَّ من إيه طيب يا جماعة؟! وبعدين كمان يعني أنا بصراحة <tsk> م ما لقيتش حد برضه أرتاح له كده مثلًا فهافكّر في الموضوع، ما لقيتش حد يشدِّني، حد أقول ماشي أنا موافقة يعني أكون مع الشخص ده، ما لقيتش خالص يعني. ف يعني حاسّة الموضوع لسه بدري عليه كتير.
امم، امم. أنتِ أصلًا أنتِ أصلًا آآ، طَب أنا فاهمِك آه، وفاهم إن أنتِ حاليًا أصلًا مش حاطّة الف الموضوع في دماغِك، أنتِ مركِّزة أكتر في دراستِك وحياتِك. آآ، طَب ممكن تحاولي طيب تفهّميهم أو جرّبتِ تفهّميهم إن أنتِ مثلًا آآ، أنا قُدّامي كام سَنة أو أنتِ مثلًا مجهِّزة في عقلِك أصلًا أن أنتِ قُدّامِك كده وقت على ما تبدئي تفكّري في الموضوع والّا سايباها كده بظروفها؟
آه، بالضبط. بُصّ أنا بصراحة سايباها بظروفها يعني، إن ما حدش عارف النصيب فين. فأنا مش هاقول قدامي كذا سنة ومش عارفة إيه وبتاع، بس على الأقل، على الأقل لحد ما ييجي لي أ الشخص المناسب. وأنا لسه صغيرة لسه بابدأ دراستي، لسه بابدأ حياتي، فأتوقع إنه يعني مش بالسهولة دي هاقول على حد ده مناسب، خصوصًا إن أنا لسه صغيرة يعني أنا لسه باتعلم زي ما قُلت لَك ف أي أيوة قدامي مراحل آآ سن يعني سنين دراسة، بس يعني أنضج شوية أكبر من كده يعني فهمت؟ يعني
امم أنا فاه أيوه، طب هل فكرتِ طيب، في شريك حياتك ده، ناوي يكون عامل إزاي، بحيث تبيني لهم الاختلافات ديّة عشان يبدؤوا يحسوا إن أنتِ بتدوري على حاجة مُعينة، مش أي حد هييجي لي وخلاص أنا مُمكن أوافق، اللي أنا أقعد معاه أو أنا آخد معاه خطوات بقى بجد س زي خطوبة مثلًا، أو كده والّا هُم مثلًا شايفين شخصية معينة وبيحاولوا يض يضغطوا عليكِ إن أنتِ تقبلي بيها وخلاص؟
امم. أ لأ، هوَ يعني ما ما فيش حد مُعين بس هُم عايزينّي لمّا ييجي لي حد أوافق على طول. زي مثلًا زميلي اللي قُلت لَك عليه ده قبل كده. فأوافق، أوافق ليه وأنا مش مش حاسّاه أساسًا مش مرتاحه له، مش مبسوطة، مش شايفاه غير أكتر من زميل، حتى ما جابش أخ <laughs> ف أأ ف فالموضوع صعب بصراحة ضغضه ضغطهم عليَّ أأ فوق المستحيل.
امم. أيوه. فعلًا آه، أنا أنا حاسِس بيكِ والله و
حتى من غير من غير ما ييجي حد مثلًا لو هيتقدم حد لأ، هُم ما أعرفش بيضغطوا ليه يعني حاجة بصراحة فارغة يعني.
آه، يعني كل كده أمّا تحسّي إن هُم عدّى وقت، بتلاقيهم بيضغطوا عليكِ ويقولوا لِك: "هنتجوّز إمتى بقى ومش بتفكّري"
أ آه، ما فيش حد كده، ما فيش حد كده، يا حبيبتي ما فيش حد كده إيه؟ إهدي شوية.
أنا فاهم، أنا فاهم آمم، بس جرّبتِ طيب يعني تتكلّمي، خصوصًا بقى مع مامتِك أو شوفي مثلًا الأقرَب ليكِ سواء مامتِك أو باباكِ وتقعُدي معاه وتفهّميه فعلًا أن الموضوع ده بيضايقني وبيضغط عليَّ جدًا، بحيث إن هو ما يكرّرهوش تاني؟ أنا عارف إن هُم فعلًا يعني بيبقى صعب إن هُم يمسِكوا نفْسهم، بس لمّا تقعُدي معاهم و وتبدئي تفهّميهم كده، أعتقد إن هُم هيتجاوبوا على الأقل أو واحد منهم.
فعلًا. بُص، أنا كنت قعَدت قبْل كده يعني مع بابا، قعَدت مع بابا مرَّة وقعَدت مع ماما مرَّة، أوكي؟ وخَدت كل واحد كده في في مكان مختلِف ويا فُلان، يا حاجّة يا حاج، أنا عايزة أتكلّم معاكم في الموضوع، بصراحة أنا متضايقة أوي. بس بيطلَعوا هُم المنتصرين في الآخر، عشان بيتكلّموا بدراما وإحنا خايفين عليكِ، وعايزين نتطّمن عليكِ، وأنتِ بنتنا حبيب نفْس الكلام بيتقال من الإتنين، نفْس الكلام. أنتِ بنتنا، حبيبتنا وأنتِ الدلّوعه، عايزين نبقى متطمّنين أنتِ دخَل حياتِك شخص كويس و وندخّل العيلة إنسان إنسان محترَم يخاف عليكِ وبتاع، طَب طَب ماشي، بس يعني إدّوني فرصة أنا يعني ع على الأقل أخلّص أول سنتين 3 من دراستي طيب. مالكم في إيه ف ف امم.
آه. <laughs> امم، أنا فاهمِك، فاهمِك. طَب بما إن يعني الوضع صعب كده وما فيش أمَل منهم خالص آآ، يعني جرّبتِ طيب إن أنتِ آآ خلاص بقى اللي هو تحطّي نفسِك تحت الأمر الواقع و وتقولي لأ، أنا هاتقبّل الموضوع ده وخلاص، يعني هاتعايش معاه. اللي هو هاسمَع الكلام من من هنا و و وأطيّره من الناحية التانية ولا كأني سمِعت حاجة والّا الموضوع ده أصلًا مش عارفة تتخطّيه ومأثّر جدًا في نفسيّتِك؟
حقيقي. <laughs> بُص أنا يعني بصراحة امم يعني بح أحيانًا باعمل كده وإن أنا مثلًا باسمع كلامهم وأروح ما باطلعه من الوِدن التانية بمعنى كده أصح يعني، لأن خلاص مش هاضايق نفسي بقى والّا حاجة وخلاص يعني أنا فاقدة فيكم الأمل أساسًا مش هتبطلوا. أنا باقول أنا باقول ما حدش عارف نصيبه فين، تمام، بس أنا لو نصيبي يعني مثلًا جالي، خلاص يبقى ه ده كده نصيبي بقى وجالي الشخص اللي أنا فعلًا ربنا كاتبه لي وقلبي مرتاح معاه وليه، فهمتني؟ ف
آه. أنا برضه. <chuckles> امم، أنا فاهمِك وفعلًا يعني أنتِ بتتكلمي في نقطة مهمة جدًا إن أنتِ أهم حاجة بس هُم ما تخلّيش الضغط ده يبقى عائق قدّامِك آآ في إنِك تتعرفي على ناس، يعني آآ فاهماني؟ يعني في بقى ناس أو بعض البنات مثلًا بيخافوا يتعرَّفوا على أولاد أو بيعاندوا كده بمعنى أصح، آآ آآ زي إن هُم خايفين يتعرَّفوا على أي حد جديد في حياتهم، أو يدخَّلوا حد في حياتهم عشان ما عمروش
إمم. آه، فأهلنا يشبطوا فيه. <chuckles>
آه بالضبط، ف بس أنا مش عايزِك بس توصَلي للنقطة دي، آآ والّا أنتِ عادي تمام؟
لأ، أنا أموري تمام عادي، باتعامل مع الناس عادي ما فيش حاجة، وباخد وبادّي يعني، وزمايل هنا وأصدقائي وعادي، بنروح نفطر في الجامعة مع بعض الدنيا تمام يعني، بس أ بس بطلت أحكي لماما عن حاجة تاني <laughs>
امم أنا فاهم آه، يعني <chuckles> النقطة دي يعني لازم بقى كُنتِ تعمليها فعلًا عشان ما تـب آه ما ما ما تد ما تبدأش تضغط عليكِ وكده، ودي فعلًا حاجة كويسة بس برضه يعني لازم تحكي لحد يعني حتى حتى لواحدة صاحبتِك مثلًا تبدأي تحكي لها بحيث لو هو فعلًا شخص مناسب تبدأي يعني ت تفتحي له مجال أو تخلّيه كده فرصة إن هو هييجي يقعد في البيت، أو تعرّفيه على مامتِك أو والدِك لإنِك أنتِ مش هتعرفي لوحدِك هل الشخص ده كويس والّا لأ، آآ أنتِ فاهماني؟
الأول خالص. فهمت آه، بصراحة معاك حق في الحتة دي. يعني أنا أ لو لقيت حد أنا مرتاحة له، عارفة أرتاح في الكلام معاه مثلًا آآ حابة أتكلم معاه أو كده أو حابة مثلًا يسمعني أو أسمعه أو كده ممكن ساعتها أفكر في ده بس لحد هذه اللحظة أنا ما لقيتش حد أب يعني أدي له الشعور ده أو أحس معاه بالشعور ده، فأنا عشان كده مش مستعجلة إن أنا أتجوز يعني أو إنه أنا أعرف أي حد، وأقابل أي حد وخلاص.
امم كويس. امم هو فعلًا دي أهم حاجة، إن أنتِ ما تستعجليش خالص وتاخدي وقتِك يعني، لأن القرار ده مُهم جدًا في حياتِك، أنا فاهم و ودي حاجة صح اللي أنتِ بتعمليها ومتفهِماها و وزي ما قُلت لِك بقى، يعني خ حاولي تتعاملي مع ال مع الكلام بتاع والدِك ووالدتِك آآ أ عشان هُم هيفضلوا كده. للأسف يعني، بس أنتِ لو تفهمتي بقى هُم بيبصوا لِك من ناحية إيه، مش ناحية خايفين عليكِ اللي أنتِ اللي هُم اللي أنتِ خلاص لأ، هتبقي مثلًا كبيرة، ومش هتعرفي تتجوزي لأ، هُم
امم. أأ تمام. امم. آه. لأ، هُم خايفين عليَّ شخصيًا بصراحة، يعني خايفين عليَّ أنا مش عشان خاطر الجواز ومش الجواز.
آه بالضبط. هُم عايزين حد يبقى معاكِ، ومطمنِك، آآ فاهماني فبس، أنتِ لو عرفتِ تتعاملي بقى مع الموقف بتاعهم ده، وده مش مأثّر عليكِ في حياتِك أنتِ الشخصية، ومش مأثّر عليكِ في في علاقاتِك مثلًا، فكده أنتِ م تمام كويسة، لكن لو ابتديتِ بقى، تحسي إن الموضوع ده مأثّر عليكِ، فمُمكن بقى ساعتها تسألي حد من صُحابِك، أو تشوفي دكتور مثلًا، عشان الموضوع ما يأثرش على بقية حياتِك يعني.
هي دي النقطة وأنا فهمتك. فهمتك بصراحة، يعني حوار إني أكلم صُحابي والدكتور ده هيبقى حلو لو، يعني اضطريت أوي مُمكن ألجأ لهُم يعني، بس فكرة حلوة جدًا، ما كانتش جات على بالي بصراحة. آآ عمومًا في الآخر كده، شكرًا يعني إنك سمعتني، وسمعت كل الصياح ده، أنا حقيقي ارتحت جدًا إني طلّعت كل الأفكار والمشاعر دي.
امم. لأ، العفو علي إيه والله يعني، أنا معاكِ في أي وقت، وأتمنى تبقي بخير يعني على طول
شكرًا جدًا ليك.